Alors je voulais te parler de, hem, du fait que souvent j'ai tendance à, hem, je sais pas si c'est moi, en fait, qui m'isole ou si je me sens isolé. Heu, dans dans les soirées que je fais souvent entre, heu, je dirais même que ce soit avec des amis ou avec la famille, c'est un peu toujours pareil, heu, ouais, je suis souvent un petit peu dans mon coin. J'ai j'ai du mal à me mettre dans l'ambiance de groupe, en fait.
Mmh d'accord. Mmh d'accord, OK. Ah bah, je comprends, hem, tu crois que, hem, c'est quelque chose que, hem, qui t'a un peu poursuivi toute la vie ou alors, heu, c'est quelque chose que tu as remarqué récemment?
C'est pas récent non, je pense que je toujours plus ou moins alors paradoxalement j'ai souvent organisé des grosses soirées, heu, quand j'étais jeune, heu mais heu, bah, pour fréquenter du monde, parce que j'ai toujours eu besoin quand même d'un de ce sentiment d'appartenance, en fait, heu, groupe. Ça a toujours été important pour moi, d'une certaine manière mais je préférais organiser des soirées parce que le fait d'organiser fait que je me sentais pas isolé parce que, du coup, j'allais vers les uns, avec les autres, faire en sorte que tout le monde s'entende bien entre eux, que ça bouge entre les gens et ça m'évitait moi, en fait, heu, de d'être, heu j'étais au centre, en fait, mais sans l'être. Pas si tu vois ce que je veux dire?
Mmh mh, mouais. Oui. Mmh. Mouais je comprends, s je comprends c'est un
Et aujourd'hui quand je suis pas organisateur ben, c'est finalement le dans ce que toutes les soirées qu'on fait aujourd'hui, que ce soit en famille ou avec des amis bah, ouais j'ai j'ai du mal à à me mettre dans l'ambiance, heu et je me sens un peu isolé, heu, tout le temps où je m'isole même parfois, presque volontairement.
M oh je suis désolée que tu ressentes ça. Hem et heu, ça te fait quoi, heu, ce sentiment d'isolement? Ça provoque quoi chez toi, heu, quel type d'émotion?
Hem, un peu d'énervement, des fois, envers moi-même où je me dis: «Bah pourquoi je peux pas être plus sociable?» heu, ou, j'ai ouais, j'ai ce sentiment, des fois, d'être, heu, presque asociale, de de pas aimer les les ambiances de groupe. Heu, j'adore les gens avec qui je sors à chaque fois indépendamment. C'est vrai que je peux passer des heures à discuter avec les uns, avec les autres, mais plus indépendants. On va être 2-3 à discuter ensemble, heu, je vais passer une meilleure soirée, en fait, que dans une, heu, une fête où on va être, heu, 20-30 ou plus, enfin, peu importe mais mais heu, j'aime les am dans les ambiances intimismes, je me sens bien. Dans une ambiance plus groupée, avec un groupe plus important, j'arrive pas à m'insérer.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mouais. Mmh, d'accord. C'est que, hem, c'est que tu arrives pas forcément à à suivre les conversations? Est-ce que est-ce que déjà ça t'intéresse ce qui se passe? Est-ce que, hem, c'est que tu as envie de participer, mais tu sais pas comment faire? Ou alors, heu, même, heu, tu aimes pas trop la dynamique, en fait et heu et du coup tu es là pour être là?
Ah, c'est délicat comme question, peut-être un peu des 2. Heu, je viens là, des fois, pour faire plaisir, j'aime pas trop les phénomènes de groupe. Heu, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est phénomène de mode, avec, heu, phénomène de groupe et et là où où où tout le monde se met d'accord, j'ai tendance à trouver que c'est un peu hypocrite les phénomènes de groupe parce que c'est impossible que 30 personnes soient d'accord sur une ligne directrice. Non, il y en a forcément qui se taisent et qui se contentent de suivre les plus dominants du groupe et c'est avec ça que j'ai un peu de mal, peut-être. C'est, peut-être, pour ça que dans les soirées, heu ouais j'ai du mal avec ces ambiances collectives, au final.
Mmh mh. Ouais. D'accord. Ah ouais, ça se comprend en fait, hem, je te trouve très clairvoyant en réalité sur, heu heu, l'effet de groupe justement et l'organisation. Heu, peut-être que tu adhères plus trop à à ce système, heu, que tu as, mmh, que tu as appelé d'hypocrite. Dans le sens où, heu, peut-être toi tu as envie d'être un peu plus toi-même, heu, tu me dis, hein, c'est c'est des suppositions que je fais.
Et et j'ai peur de devenir asocial, en fait, dans tout ça, par rapport à ça. <laughs>
<chuckles> Après, d'un côté tu me dis que tu aimes bien les tête à tête, que tu es p tu es mieux dans des ambiances intimistes, donc heu, tu aimes toujours voir des gens à priori?
Mmh. Oui mais complètement et et j'en ressens le besoin.
Ch ouais je comprends, bah, à ce moment-là, est-ce que c'est pas juste une histoire de forme? Heu, par exemple si demain tu devais organiser, heu, un événement, est-ce que tu penses que tu ressentirais la même chose?
Hem mouais ce que je te disais c'est que, paradoxalement, j'aime organiser les événements mais je vais même préférer. S'il devait y avoir un gros événement, si je peux être l'organisateur, bah, je vais préférer parce que je vais pas avoir besoin de, heu ou du moins je vais, heu, je vais pouvoir, bah, courir à droite à gauche à gérer le son, à gérer le à gérer l'animation, à faire en sorte que: «Tiens va parler avec un tel, heu, vous allez être d'accord, heu», je vais pouvoir gérer justement l'agencement et la communication entre les gens mais sans e sans en faire partie directement, en fait. C'est ma manière d'esquive mais ça me fait plaisir du coup de me sentir utile dans le groupe à ce moment-là, par rapport à ça, en en gérant toute l'intendance, finalement.
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Mouais. Et oui! Ouais, tu es un peu une petite abeille qui butine, heu, tu as un rôle en plus, heu, qui est légitime et cadré qui est celui qui organise donc heu, tu as pas besoin de de rester trop longtemps dans des conversations où justement, heu, le peut-être que les les gens vont faire ce que tu disais. Se mettre tous d'accord sans vraiment l'être, heu, en bon bah, en réalité en fait t heu, de ce que j'entends, tu me donnes l'impression que tu as vraiment besoin de choses concrètes, d'être, heu, dans la matière, d'être, heu, d'être dans de vrai dans les vraies conversations, des vraies choses. Hem, heu, dis-moi si je me trompe, mais mais j'ai l'impression que c'est devenu essentiel pour toi?
C'est ça. Mmh mh. Heu, oui, c'est ça, oui, une simple soirée où on sort avec des amis, heu, je vois la dernière que j'ai faite comme ça où on où où on sort, heu, de de bar en bar, on était un groupe, heu, d'une, heu, quasiment une vingtaine, heu, donc sur, heu, sur la capitale où on allait faire la fête et cetera. Heu, pff, je m'ennuie en fait et heu, je j f ouais, je me sens isolé parce que, voilà, ce ce ce cette ambiance grossière de soirée, c'est pas mon truc. J'y arrive pas, je me sens isolé, j'y en j'y vais pour leur faire plaisir et pour pas être, heu, isolé du groupe, finalement. Heu, de tous ces gens que j'apprécie fortement et mais c'est pas mon truc et je vais, du coup, moi par contre, je leur dis: «Ouais, bah, si on fait quelque chose on tant qu'à faire on trouve un endroit où on peut danser» parce que là je sais que je vais passer ma soirée, ma nuit à danser, heu, tout seul dans mon coin, je vais me faire plaisir et tout en étant avec le groupe voilà mais au moins comme ça j'aurais pas le ils auront pas l'impression que je me mets à part parce que je serai juste sur la piste en train de danser.
Mmh mh. Mmh, ouais. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Moui. Mmh mh. Mmh mh. <clears throat> Mouais. Mmh. Ah d'accord, je comprends. Ah oui, donc tu as quand même trouvé des subterfuges. Bah, peut-être que, hem, en effet maintenant, hem, heu, tu as gagné en une forme de de maturité qui te pousse à faire des choix qui te ressemblent réellement et heu, tu as juste envie de de voir tes amis, mais dans d'autres cadres. Est-ce que tu as essayé justement, hem, de leur souffler ça? De leur dire: «Bon moi j'ai envie de choses un peu plus simples, heu, de petits groupes maximum, de se voir en tête à tête». Est-ce que tu es à l'initiative, un petit peu, des invitations parfois, heu, parce que tu pourrais faire toutes ces choses-là en réalité, tu pourrais très bien aller danser juste avec 1 ou 2 amis, tu pourrais aller voir des spectacles? Est-ce que c'est des choses que tu as tenté, heu, avec tes tes amis?
Oui. Oui je le fais régulièrement, j'aime inviter des des des amis à la maison et puis, heu et puis, heu, faire voilà des petits moments et c'est vrai que j'essaye de le faire même avec la famille, invite: «Tiens, on va inviter, heu», je dis: «Bah f on va inviter ton cousin, on tiens, propose à tes parents de passer boire un verre». Je vais préférer ces moments où je suis, heu, plus intimiste avec eux, les les grands comme en famille, hein, les grands repas de famille, heu, je je trouve le temps long, en fait. Je je j'ai du mal avec le j'ai du mal avec le le le groupe et l'ambiance collective en fait, c'est
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh.
je sais pas, c'est ça ça me ça me va pas et et ouais, je me sens toujours isolé quand on est dans des dans des grandes soirées.
Moi, je crois qu'en tout cas, faut pas t'en vouloir hein, heu, <clears throat> c'est ton ressenti et heu, puis chacun a des formes, heu, spécifiques parce que c'est vrai qu'en en gros, c'est un peu l'aspect mondanité qui te qui te rebute quoi un petit peu et heu et si tu es pas toi-même, que tu peux pas être à l'aise et surtout si tu as un sentiment d'isolement, m moi je t'inviterais à à peut-être essayer d'éviter les, hem, les grosses réunions de groupe. Après je sais que c'est pas facile hein, heu, je sais pas par exemple il y a les fêtes de Noël. Heu heu, d'ailleurs que s, que ce que tu vas faire, hem, comment tu vas le gérer ça?
Oui. Oui après mais c'est vrai que le po juste pour revenir sur ce que tu disais là, les les grosses réunions de groupe, oui, parfois c'est un peu, heu, c'est un peu le passage obligatoire pour, hem, pour maintenir son appartenance au groupe. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est du coup, c'est un peu: «C'est l'événement du groupe, il faut absolument que tu sois là», donc oui, heu, j'y vais pour faire plaisir mais mais j'ai l'impression de le subir, hein, dans ces cas-là. Heu, c'est que c'est pas mon truc les pour les fêtes après, heu, bah, par exemple, pour le nouvel an, donc on fait en famille avec, heu on est une grande famille, on va être une trentaine sur le nouvel an. Heu, le nouvel an j'ai j'ai voulu absolument l'organiser cette année.
Mmh mh, ouais bien sûr. Mmh, d'accord, ouais. Bah, peut être que c'était ça la formule, heu, gagnante pour toi. C'est, hem, quand vraiment tu sens que tu peux pas échapper à des grosses réunions de groupe, que ce soit famille ou amis, d'être à d'être l'organisateur ou faire partie, on va dire, de l'équipe organisatrice et hem, pour d'autres événements, hem, ce que tu peux faire aussi, c'est peut-être, heu, je sais pas, tu es invité à un anniversaire, il y a pas mal de monde. Tu peux tout à fait, heu, venir plus tôt pour aider à organiser parce que ça, ça va, tu as l'air de d'apprécier ça et te mettre vraiment, heu, un petit peu comme le bras droit de de la personne qui organise et le moment où tu vois que tu satures et que tu as plus vraiment ta place ou tu te sens isolé, heu, tu tu rentres chez toi, tu vois? De manière polie, hein, tu dis: «Bon ça y est j'ai j'ai donné pas mal, heu heu, je commence à être fatigué». L'essentiel c'est que, bah, les gens te voient quand même donc heu, comme tu disais, tu as cette initiation de groupe, on te voit. Parce qu'en réalité ces ces groupes-là ça permet juste de revoir les têtes souvent, mais est-ce que les gens se souviennent exactement de qui a fait quoi, qui a dit quoi? Ça c'est une autre, heu, ça c'est un mystère mais hem, tu peux tout à fait, en fait, faire ce qui te plaît. C'est-à-dire être vraiment, heu, dans l'organisation, dans le concret, heu et éviter les les discussions qui, heu, qui te font sentir, heu, qui te donnent ce sentiment d'isolement.
Mmh. Mmh mh. Oui. Ouais, faut pas que je culpabilise forcément à à partir avant la fin de la soirée, quoi.
Non, je je crois pas parce que ça te fait du mal déjà, donc heu, ça serait dommage, hem, j'ai peur qu'au bout d'un moment, en fait, tu sois tellement lassé comme tu disais, heu, que tu n'y ailles plus parce que tu as peur de de de d'avoir ce sentiment constant. Alors qu'il y a toujours des ajustements et puis tu sais, heu, quand même avec l'âge les les gens comprennent un peu mieux, heu, que, heu, ben on n'a pas envie de rester jusqu'au petit matin, heu, qu'il y a d'autres obligations, heu et et plus tu es assuré dans ce que tu dis, dans ce que tu fais et moins tu laisses un peu de failles pour que les gens s se s'introduisent, disent: «Ah mais tu restes jamais trop longtemps» ou «Tu viens jamais assez». En tout cas, peut-être, ce serait un truc que tu peux tenter, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi?
Mmh. Mmh. C'est effectivement oui, ça peut être, heu, ça peut être une bonne solution. C'est vrai que le le peu de fois où je l'ai fait, alors je l'ai fait par esquive et heu, c'est plutôt bien passé parce que, finalement, ils s'en sont pas rendus compte, heu, je pense, heu, justement, heu, u une des dernières soirées avec, heu, avec les amis où où ils ont fait, heu, plusieurs bars et puis un bar a fermé, ils ont voulu bouger dans un autre endroit. Heu, bah je suis resté juste un peu j'ai marché juste un peu derrière et j'ai tourné à un coin de rue. J'ai disparu. C'était un peu limite mais vu qu'ils ont un peu bu ça va passer tout seul et après, heu, bah, le lendemain ils m'ont dit: «Ah bon on t'a perdu un moment dans la soirée», je dis: «Ouais, bah, c'est pas grave, hein, du coup, heu, j'ai je suis rentré» bon et voilà c'est passé, heu, c c'est passé tout seul, quoi, finalement.
Mmh mh. Mouais. <laughs> Elle est bonne cette technique ouais. <laughs> Mmh. Bah, comme quoi, tu vois, c'est vrai que tu as raison, au bout d'un moment la soirée avance, le groupe devient se réduit, heu, il y a des personnes qui sont un peu en état d'ébriété. En réalité, l'essentiel c'est que tu sois assez souvent là, je crois et heu et puis, heu et puis que toi tu te sentes bien, parce qu'en fait si tu te sens mal, c'est comme ça que ça peut créer des tensions. Moi j'ai envie de dire, heu: «Vraiment, heu, fais les choses qui te qui te permettent, heu, de te sentir bien et que ça ait du sens de de te retrouver avec tes amis», enfin, en tout cas, ce ça n'est que mon opinion, hein.
Mmh. Ouais. Mais il faut pas il faut pas que j'insiste pour les soirées qui qui me conviennent pas finalement et que je favorise plutôt les les événements qui qui dans lesquels je me sens pleinement, heu, vivant au final.
Oui, oui et c'est je tu as l'air d'avoir une très belle personnalité, ça serait dommage de de l'éteindre parce que la la configuration ne te convient pas et franchement tu es vraiment pas seul, hein. Il y a beaucoup de gens c'est un gros sujet d'ailleurs de de de la psychologie de développement personnel depuis quelques années, hem, la phobie sociale qui vient du fait de se forcer à à aller à des événements, heu heu, auxquels on n'a pas envie et heu, la peur de dire: «Non», donc heu, en tout cas, je t'encourage et puis tu hésites pas, hein. Si tu as envie d'en reparler, moi je suis là pour t'aider, hein.
Et ben merci en tout cas pour toutes les les bonnes pistes de réflexion que que tu m'as données, sur lesquelles on a pu échanger et je pense que, oui, ça va m'aider à à voir plus clair et et à bien me rediriger justement sur, heu, sur comment je vais réagir. Merci beaucoup.
Je t'en prie.